Nah aku tuh salahnya, aku nggak nerapin budget tuh, Kak. Jadi kalau misalnya aku beli barang tuh ya, ya udah aku tuh langsung beli aja, gitu loh, "Eh kayaknya ini lucu deh, murah deh." Ya udah aku langsung beli, gitu. Jadi nggak ada di anggaran aku gitu, aku bahkan nggak netapin anggaran buat akun kehidupan aku, gitu ya. Jadi kalau ada barang lucu gitu, meskipun sebenarnya nggak ada gunanya dan kadang kurang berkualitas, ya udah, check out, gitu Kak.
Ya. Oh, oke. Ya. Mhm, ya. Oke, ya. Mmm, ya ya ya, paham paham paham, eee, aku ngomong-ngomong ya, dengar, eee, relate soal tadi, eee, aku mau nanya, apakah Kakak termasuk orang yang cukup konsumtif atau impulsif Kak?
Nah bisa dibilang kayak gitu sih Kak, aku Kak. Tapi konsumtifnya tuh kadang dapet barang yang sebenarnya, kualitasnya biasa aja gitu, bahkan di bawah standar, gitu.
Mmm. Mmm, ya ya ya ya, oke, paham paham. Nah ini barang jenis apa sih Kak, yang biasanya Kakak cari di sosial media atau di platform ini gitu, apa, marketplace gitu ya, apakah memang, eee, barang tertentu, tipe tertentu, atau segmen tertentu, atau memang semua barang yang Kakak lihat lucu, terus Kakak membelinya gitu?
Nah itu tergantung sih Kak, kadang tuh kayak aku ada lihat gitu ya, "Eh, stiker kucing, meme kucing lucu nih," aku check out, terus kadang ada wadah makan kucing, "eh lucu nih." Aku check out, terus kayak penggaruk badan itu loh Kak, yang buat punggung gitu. Nah itu, biasa aja sih sebenarnya, dan udah rusak juga itu penggaruk badannya, itu juga sebenarnya aku, eee, tergiur kan dari, eee, marketplace gitu ya, toko online shop gitu, terus aku beli deh gitu. Sebenernya barangnya nggak terlalu berkualitas juga, kayak gitu sih Kak.
Ya. Oh, iya iya, mhm, bener, mmm. Ya. Mmm, iya iya iya, paham paham, mungkin memang, eee, terkadang laper mata, eee, mungkin Kakaknya gitu ya, jadi suka, eee, liat yang lucu atau apa langsung dibeli, oke oke. Eee, oke, ini ada 1 2 pertanyaan lagi sih Kak, co eee, coba ya sebelum memberi saran, Kakak tuh lebih mementingkan kualitas atau memang harga yang, "Oh kayanya harganya dan, eee, barangnya lucu, oke nih." Harganya oke mungkin rada murah dan, eee, apa, barangnya juga lucu jadi Kakak beli atau memang mementingkan kualitas gitu, Kak?
Betul banget. Iya Kak. Boleh boleh.